जी, राइडिंग तो मैं राइडिंग तो कर लूँ लेकिन राइडिंग के लिए पहली बाइक होना चाहिए, तो बाइक नहीं है, दूसरा चीज़ आजकल पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना महँगा हो गया है, तो अच्छा-खासा पेट्रोल लग जाएगा, तो अ अ, एक कलाकार के लिए जो कि अभी सही इतना मतलब एक अच्छे मुकाम पे नहीं है और काम नहीं कर रहा है, ऐसे में बाइक लेके कहीं लंबे सफ़र पे निकल जाना तो मुश्किल है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी गोवा गए हैं या कभी पास में कहीं और गए हैं तो अ, ये कह लीजिए कि वहाँ पे रेन्टल अ, स्कूटी मिल जाती है, तो वो वो ले लेते हैं, ज गोवा में काफ़ी घूमा हूँ, मतलब स्कूटी रेंट करके ना पूरा गोवा छान मारा है क्योंकि एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास अपनी गाड़ी रहती है तो आप कहीं भी चल चल लो, है ना? और आपके पास है कंट्रोल तो आप कितनी देर भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अ, मैं ये कह लें कि मैंने इस तरीक़े से जो है मज़े किए हैं लेकिन बाइक राइड पे निकलने का मन है लेकिन ये कह लें कि बाइक नहीं है ना, ना ना पेट्रोल का खर्च उठाने का अभी ये कह लें दम है। <chuckles>
हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ। बहुत सही। <chuckles> हुँ, हुँ। जी। अच्छा अच हाँ। अच्छा। ठीक है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ। जी। लटक जाना है लटक जाना है, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप देखिए जो है जिनके सपने खुद के पूरे नहीं होते दूसरों के भी करते हैं, सही बात हो गई। वैसे ही आप जो है देखिए रेंट पे घूम सकते हो बिल्कुल और इससे कर सकते हो, उसपे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा पर ऐसे में आपको कोई संगीत वग़ैरह का भी शौक है, जैसे पैशन होता है कि लोगों का संगीत गाने का या तो सुनने का या कॉन्सर्ट में जाने का या बस अपने ही ऊपर ध्यान देने का आपका, क्या है मतलब, कुछ आप बताएँ शौक थोड़ा-बहुत?
जी। हुँ। जी, जी संगीत का शौक है थोड़ा-बहुत अ, मतलब ये कह लें कि गुनगुना लेता हूँ क्योंकि ग ग ये कह लें कि ज़रूरी होता और अ, मतलब एक्सरसाइज़ेज़ भी करवाते हैं जब हम ऐक्टिंग की क्लासेस लगती हैं हमारी, लेकिन मैं वैसा न मतलब तानसेन नहीं हूँ या आप ये कह लें कि प व वो सिंगर नहीं हूँ। एक ये था कि एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो वो है, तो कभी बैठे-बैठे गुनगुना लेते हैं ऐसा है और ग अ, गाने सुनने का बिल्कुल अ, गाने सुनने में मज़ा आता है और स्पेशली मुझे बीजीएम सुनने में मज़ा आता है, बीजीएम सुनना काफ़ी इन्जॉय करता हूँ मैं, तो ये है।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी बात है। <chuckles> ठीक है। जी। बिल्कुल जिस क्षेत्र में आप रहते होगे बीजीएम तो वहाँ की बहुत वायरल रहती ही है, जैसे मुंबई के इलाके हो गए, साउथ के इलाके हो गए, वो तो रहती है। चलो ऐसे में ना अंत में बस एक ही प्रश्न रहेगा मेरा आपसे कि अगर आप पीछे मुड़कर देखें और अभी के समय को ख़ुद को देखते हैं, तो आपको क्या अंतर दिखता है अपने पैशन पे जिसपे आप काम कर रहे हैं, उससे खुशी आपको मिल रही है या अ, पहले वाला समय ही सही था?
जी, जी। जी, जी। हाँ।